Aduh, kalau yang paling gak disukain, gak gak ada sih, Kak, yang gak disukain. Tapi mungkin lebih ke ini ya. ada mungkin hobi yang s gak aku lanjutkan lagi untuk sementara waktu, karena memang ada nih kesibukan-kesibukan yang aku rasa lebih harus diprioritaskan nih daripada hobi ini, yaitu bermain game. <chuckles>
Mhm. <clears throat> Mhm. Mhm. Oke. <clears throat> Mhm. Oh, itu. Oke. Apa itu? Ow, oh oh betul bermain game itu menghabiskan waktu kan, Kak, iya kan? Terus habis itu kalau kita misalnya kalah atau gagal itu penasaran banget, benar enggak, Kak? Pengen terus terus dan terus gitu, tapi gak dapet cuan, Kak, bener gak sih?
Mhm. Betul betul banget, banget. Heeh heeh. Betul, bener banget. Mhm. Betul banget, terlebih lagi yang game yang aku coba untuk, apa ya, stop dulu itu lumayan memakan waktu banget, Kak, soalnya sekali main itu bisa 1/2 jam sendiri ada, apa ya
<chuckles> Eh heeh. Mhm. Wes, 1/2 jam itu masih masih dikit, Kak, biasanya kalau main game itu jam-jaman bukan lagi 1/2 jam.
Nah, makanya itu. Itu kan hanya 1 game ya, Kak, ya, saya biasanya bisa sampai 4, 5 game gitu loh. Jadi bisa berjam-jam mainnya.
Mhm, mhm. Oh, wow oh, wow, mhm mhm mhm.
Betul. Jadi, kalau Kakak sendiri ada enggak hobi-hobi Kakak itu yang, apa ya, mungkin sebenarnya itu seru, tapi sebenarnya juga bisa bikin Kakak, eee, frustasi gitu sebenarnya?
Mhm. Heeh. Eee, ada, Kak, ada banget. Yaitu, eee, nyanyi yang enak, Kak.
Hmm. Apa tuh?

Oh gitu, kenapa kok bisa jadi frustasi itu? <laughs> Agak kaget aja sebenarnya. <laughs>
Mhm, <laughs> Jangan ketawa Kak. <laughs> Iya, ka kan suka nyanyi Kak. <chuckles> Iya kan? Kakak juga suka nyanyi kan? Suka nyanyi nggak? Oh, ya kan. Suka nyanyi. Nah, apa namanya, pengennya tuh, eee, <clears throat> eee, kalau misalnya nyanyi itu nggak segala penyanyi kamar mandi gitu loh Kak. <clears throat> Mhm.
<laughs> Eee. Heeh. Iya. Suka suka. Mhm. Oh oke, tapi
Pengennya tuh kalau misalnya kita lagi ada acara kek, atau apa namanya, kita lagi, eee, kumpul-kumpul kita itu nggak bisa nyanyi Kak. Nyanyi yang baik gitu loh Kak, maksudnya jangan sampai kan kadang-kadang kan kalau kita, kan kita bukan penyanyi profesional kan. Jadi kadang-kadang itu, kalau kita nggak latihan, itu kan kadang-kadang, tiba-tiba ca apa namanya, keselip, apa namanya ya, sa ya, keseleo keseleo kan Kak. Hah? A enggak enggak fales, apa ya, keseleo lah ya, enggak tahu mungkin fals, dikit kali ya. Jadi kan lucu Kak, harusnya nadanya bagus, eh tiba-tiba aja keseleo gitu kan. Kan lucu. <laughs>
Pengennya gimana? Oh Oke oke. Oke. Heeh heeh, benar. Mhm. Oke. Wah, s cempreng ya? Fales fales? Oke. Oh yang tiba-tiba langsung itu ya yang awalnya, "a" tiba-tiba, "a" gitu kan? <chuckles>
Heeh. <chuckles> Iya kak, kan lucu Kak, jadi, eee, apa namanya, itu bisa disebut bikin stres sih, karena kan nih kita pengen nyanyi gitu kan, pengen apa namanya, eksis ya kan, pernah ngerasain kan Kak, pernah nggak Kak? Mhm. Iya. Heeh, heeh, terus?
Heeh heeh heeh. <chuckles> Iya iya, benar benar. Betul betul. Pernah, kebetulan aku juga lumayan suka nyanyi ya Kak, jadi

Adalah ketika lagi ini, lagi karaoke ya, sama temen biasanya itu. Kita mhm.
Heeh. Oh, oke ke sempat sempat kayak gitu juga ya, keseleo, Kak? <laughs>
Benar. Lagi itu ya, lagi seru-serunya, lagi menikmati suasana terus tiba-tiba begitu, jadi kayak langsung <chuckles> langsung diketawain karena awalnya, jad jadi malu gitu rasanya ya.
Heeh, heeh. <laughs> <laughs> Iya. Kan jadi malu kan, Kak, akhirnya ya udahlah. Kalau kita sebenarnya misalnya ada harus ngobrol tiba-tiba, <sniffs> eee, kita gak gak pede gitu kan, Kak, gak pede yang akhirnya kita mhm, akhirnya kita ini, Kak, eee, mengundurkan dirilah kayak gitu.
Mhm. Mhm mhm. Heeh heeh. Benar benar. Heeh. <laughs> Jadi langsung aku juga waktu sempet keseleo gitu suaranya langsung itu ka eee, aku kasihin mic-nya, udah gak mau nyanyi lagi, malu. jadi mhm, jadi aku bagian keprok-keprok aja, bagian tepuk tangan-tepuk tangan aja. <chuckles>
Heeh heeh. Oke gitu ya, <laughs> stres kan? <laughs> Apa itu keprok-keprok, Kak? Tepuk tangan. <chuckles> Apa itu? gitu? <sniffs>
Ke itu sih, kebetulan bukan, ini ada itu kebetulan karaokenya itu ada kerincingan yang biasa buat pengamen itu loh, Kak, yang ah, iya jadinya saya kayak
Oh, itu. <laughs> Jadi itu ekspresi kesetresan ya, Kak, ya. <laughs>
Iya, biar gak malu-malu banget gitu, jadi main kencringan aja.
<sniffs> Oh. <clears throat> Oh, iya itu, heeh, cara gitunya, Kak, ya. Itulah, Kak. Jadi kan antara pengen pengen nyanyi ya kan, menyalurkan hobi, terus, et apa namanya, takut malu gitu kan, Kak, gak lucu kan kalo keseleo, "Aw!" Gitu kan. <laughs> <sniffs> Mhm.
Mhm. Benar banget. Heeh. Heeh, betul, heeh. Betul betul. Nah, iya kan. Ini kan awalnya lagi menikmati gitu, apalagi kalau kalau lagi nyanyi lagu galau itu, Kak, terus tiba-tiba cempreng itu kan kayak, galaunya gak jadi, langsung, "Halah, gak jadi wis." Jadi udah skip duluan gitu rasanya. Mhm. Betul, tapi lumayan terbantu sih galaunya jadi ilang gitu, soalnya kocak. <chuckles>
Oh. Heeh. <laughs> Wah, jadi lucu ya, malah jadi lucu ya, malah kocak. <chuckles> Gak ja Oh, baguslah kalau gitu. Iya harus gitu, Kak. Nah gimana tuh, Kak, kalau <sniffs> apa namanya, eee, <clears throat> cara kita nih atau mungkin tahu kalau ada orang lain juga frustasi sama hobinya gitu, supaya tetap bisa menikmati hobi. Gimana, Kak, kalau kita u "Aduh rasanya gimana nih, antara nyanyi nggak nyanyi nih, tapi pengen nyanyi." Gitu.
Mhm. Heeh. Mhm mhm. Mhm. Oke, dah. Mhm mhm. Iya. Eee, kalau misalnya kita ada di fase-fase itu ya, yang mana
Mhm.